Eh, ma sai dipende sempre dal da chi hai di fronte, da cosa si aspetta di a te.
Mh-mh. Okay, okay.
E dal momento. Sì.
E quindi ti ricordi magari un evento, proprio cardine, in cui c'è stata una litigata furiosa per per la questione del del telefono, anche non con tuo figlio? Con altre persone?
Eh i uhm, ho fatto molta fa <chuckles> eh, non so se senti, ehm, lo sforzo, ehm, no, tutto riporta alle discussioni con mio figlio, mi dispiace. <chuckles>
<laughs> C'è stata proprio una un mhmm, una situazione, è diventato il casus belli?
Mah, sì, ehm
No, niente di un po' tutte uguali queste discussioni. <laughs>
Dove E son sempre le stesse discussioni: metti via il telefono, ehm, vieni a tavola. Eh.
Eh. Okay.
Io punto anche ah, io poi lo terrorizzo, cioè incomincio a dire che sono tutte radiazioni che <chuckles>
Oh no. <chuckles> Mamma mia. Lo lo spaventi anche un pochettino.
Eh, non so più a quale, ehm, quale argomentazione sì, sì, sì.
<chuckles> A quale santo votarti. <laughs>
Ehm, e basta, no non lo so, però comunque ormai ho gettato la spugna. Ah, mi è capitato una volta di provare a strapparglielo di mano. Pessi pessima idea.
Ah. Come è andata?
Eh, praticamente mi ha quasi slogato un dito. <chuckles>
Wow, okay.
Sì, ehm, però ho sbagliato io, ammetto, ehm, mea culpa, perché non si fa così, bisogna comunque sempre tenere un dialogo aperto.
Interessan Mh.